まあ、そういうのも出来なくはないですけど。<clears throat> ええ、小さいチームなので、もうメンバーが限られているので、うん。結局自分がうーん、自分が手を溢れたから人に頼んでも、結局その人もう既に溢れてるみたいな状態なので。
はい。 なるほど。 はい。 そうですね。それぞれやってる事をこう見ると。うん。 はい。 なるほど。あふれてるところにね、のせれないですよね。
そういう所があるので。なので、あんまりね、こう、振り分けみたいなところはちょっと厳しいので、持ち帰って自分で頑張るっていうような選択肢になっちゃってるんですよね。
はい。 なるほど。ああ、そうなると忙しいですね。どうですか、こう、空いた時間で運動したいなとか、ちょっとストレス解消にこう娯楽を楽しみたいなっていう思いはあるんですか。
はーい。 うん。 そうですね。まあ、なので、普段は、あの、<clears throat> 仕事がそんなに忙しくない時は、結構、あの、平日も夜ジムに行ったりして体動かしているんですけど。はい。平日がこう忙しいのが続く時は、まあ、出来るだけ体を動かしたいなとは思っているので、まあ、土日のお休みの時には、ちょっと体を動かし動かすようには意識はしています。うーん。
はい。 はい。 そうなんですね。 はい。 はい。 はい。 あ、そうなんですね。こう、土日は結構お仕事はせずに休めるんですか。
まあ、出来るだけ仕事をせずにすむように頑張ってますね。ただ、本当にうん、忙しい時はちょっと土日まで持ち込む時もあるので。
はい。 なるほど。平日のうちに、うん。